いや、もうほんとに、2年にいっかいとか、それぐらいですかね。
うん。うんうん。私も、もっとひどいな。ほんとは帰らなくちゃいけないんですけどね。
いやいや、でも、お金もかかりますからね、なんだかんだで。で、スケジュールの都合を合わせるのも結構大変だったりとかするじゃないですか。
ううん。そう。そう、うん。 はい。やっぱ、にしゅうかんないときついですよね。
うん。 最低、2週間欲しいですよね、気持ち。
うーん。うん。
うんうん。ちょっと、いっしゅうかんだともったいないし、とかってありますし、うーん。
いっしゅうかんないと、もう うんうん。 時差ボケでやられて終わりみたいな。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
うーん。 うん。 うん。 そうですね。 うんうんうん。そうですね。あの、日本への出張とかもあるんですか？
はい。 いや、ないんですよ、なんで
うん、私も、もう、ないんですよね。
それがあればすごい、もう、いんですけどね。うんうん。で、日本って結構どこ行っても景色が綺麗だったりしますよね、自然が。
うーん。ね、いい理由でね。うーん。うん。 そうですね。うん。
なんで、ん、今思うと、結構、山だったりとかも、色んなところから見えたんで、楽しめてたなっていうのは思ったりしますね。
うんうん。うん。 うん。 確かにね。道路走っててもね、結構いろんな景色があって楽しいですよね。
そうそうそうそう。あ、そうなんですよね。で、結構ガラッと変わったりもするじゃないですか。なんで、ああいうのも面白くて良かったんですけどね。はい。
そうそうそう。ね。 うーん。懐かしいですね。<chuckles> はい、ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。